Alam mo ba, medyo nalulungkot ako, hindi naman 'yon talagang lungkot na lungkot. Kasi napapansin ko lang sa sarili ko puro nalang ako trabaho, full-time sa trabaho. Yung araw-araw na routine ng buhay ko, gigising sa umaga 6:00 ng umaga, kasi 8:00 pasok ko eh, nagco-commute ako papasok sa trabaho. Tapos naman 'pag-uwi, ah, 8:00 to 5:00, ano magtra-travel na naman, commute pauwi, 7:00 nakakarating ako sa bahay, tapos kakain nasa bahay na. Eh, kakain may gagawin lang mga sandaling gawaing bahay kagaya ng pagwa-washing. Tapos, ah, 'yon, kapag pahinga na matutulog na, kinabukasan gano'n na naman. Pero sa trabaho marami naman akong achievement na, ah, nagagawa. Kaya lang kasi, ah, napapansin ko lang parang napapabayaan ko na yung sarili ko, wala akong, ah, wala akong masyadong passion na ginagawa, basta ang routine ng buhay ko yung trabaho, bahay, trabaho, bahay. Pagka ano naman, day off, kasi ang pasok ko ay Monday to Saturday, tapos ang Sunday day off ko, ah, inilalaan ko nalang 'yon sa pagpapahinga, tapos, hmm, sandali, 'yon, gawaing bahay na naman, ayun. Parang ano, ah, nakaka-burnout. Pero dahil puro nalang ako trabaho, okey na, may suweldo naman ako, oh, ayon, hindi ko alam na paano ba ako, ah, pipili ng gantimpala para sa aking sarili, oh, bigyan ko naman ng reward yung sarili ko. Kaya lang gusto ko kasi yung ano, makabuluhan. Ayoko yung ano, yung pipili ako ng, ah, bibigyan ko ng reward yung sarili ko na yung hindi rin ako masisiyahan. Gusto ko yung masaya ako. Ano ba yung mga ano, puwede kong gawin para makapili ako ng gantimpalang tunay na makabuluhan para sa sarili ko?
Hmm, okey. Alam mo naiintindihan kita dyan 'no, sa sitwasyon mo ngayon. Kasi kumbaga syempre sa dami din ng mga ginagawa or parang, um, syempre alam mo na hindi na tayo pabata, so, parang madami rin talaga tayong responsibilidad sa buhay kaya, alam mo 'yon, minsan hindi na natin na nabibigyan din talaga ng kahit simpleng, uhm, pagkilala or gantimpala nga yung mga sarili natin. Pero, um, matanong ko lang pala 'no, like ano ba yung mga ano, mga responsibilidad na nakaatang sa'yo ngayon kung bakit, alam mo yun, napaka-workaholic mo, ganiyan, like, um, ikaw lang ba yung nagpo-provide sa family mo or ano ba yung mga ano mo pa parang ma kailangan mong pagkagastosan talaga kung bakit napakasipag mo din talagang magtrabaho?
Mm. Ano Ano naman, sa totoo lang, 3 naman talaga kasi kami nagtatrabaho. 'Yan yung husband ko nagtatrabaho din sya. Tapos yung anak ko nagtatrabaho rin. Yung 2 naman kasi nag-aaral, eh mga high school pa. Tapos kasi dahil yung anak ko kasing isa kaga-graduate nya lang, katatapos lang naman na ano, mag-aral. So, yung pinang-aral nya, ah, bale inutang kasi namin 'yon kaya kailangan na magtrabaho din sya, 2 kasi kami ng husband ko tapos ako. Tapos yung isa kailangan magtrabaho din sya kasi nagbabayad pa kami ng utang. Oo, 'yon nga, lagi na lang napa-priority yung mga gano'n. Kaya yung mga reward sana na mabigyan naman natin ng reward yung sarili natin, sa mga pagtatrabahong ginagawa natin, 'yon, hindi ko na rin nagagawa 'yon. Ayun.
Hmm, okey. Alam mo ano, tawag dito 'no, um, okey naman 'yon ano, na parang may katuwang ka din talaga. So, do'n ko nakikita na parang kahit papaano din talaga is 'wag mo din talagang masyadong pagurin yung sarili mo since may katuwang ka nga naman 'no sa, um, pagdating nga sa mga gastos. So, isang simpleng rew reward din kasi sarili 'yon eh, like hindi mo masyadong, um, sinasagad yung sarili mo pagdating sa pagtatrabaho kasi nga, um, may katuwang ka naman. Pero matanong lang kita no, um, ano ba yung ano, yung pinaka-goal mo ngayon sa buhay mo kung bakit ka din ganiyan kasipag? Like may gusto ka bang bilhin na bagay? Gusto mo bang makaipon? Ano bang parang nakikita mo or parang nai-imagine mo sa utak mo na gusto mo talagang g yung parang pinaka-goal mo talaga or pinakalayunin mo?
Mm. Hmm, hmm. Ah, okey. Mm, mm. 'Yan isa sa mga goal ko goal din naman namin lahat dito sa bahay, yung magkaroon din kami ng sariling bahay. Kasi hanggang ngayon nagre-rent pa rin kami ng bahay eh. Kaya ayun, nag-iipon din kami. Kaya lang ang hirap din kasi mag-budget lalo pa naman yung tawag nito, meron kasi binabayarang utang. Kasi yung ano, yung suweldo ko kasi nakalaan lang 'yon sa pagkain, sa araw-araw na pagkain. Hindi lang naman kasi ulam, bigas yung binibili, 'di ba, pati yung mga fruits, mga healthy na pagkain. Tapos naman, yung sa asawa ko naman, sya naman yung nagpo-provide sa mga, ah, re renta ng bahay, yung mga monthly bills. Tapos yung sa anak ko naman kasi nagtatrabaho sya para makabayad ng utang, tapos yung mga iba pang mga gastusin. Syempre meron pang mga ibang gastusin ano, like yung mga, ah, ah, sabong panlaba, sabong pampaligo, yung mga dishwashing, yung mga gano'n. Syempre minsan mangangailangan ka, bumili ka ng tsinelas, oo, yung mga gano'n. Kahit yung mga simpleng bagay lang eh, yung mga walis-tambo, yung mga gano'n. Kaya yung sa isa sa mga goal namin sana na makapag-ipon para makakuha kami ng sariling bahay. 'Yon medyo hirap kami dun, hindi namin masyadong nagagawa.
Hmm, okey. Mm, okey. At least 'no, kumbaga meron ka na kumbaga naka-set na din talaga 'yong goals mo 'no, na, um, para naman kahit papaano alam mo din talaga 'yong purpose kung bakit ka nag-wo-work. Um, maganda ring ano 'yon 'no, para alam mo 'yon, mas ma-motivate ka din talaga na parang mas magtrabaho pa nang magtrabaho. So, do'n ko nga base nga diyan sa mga nasabi mo is deserve mo nga din naman talaga ng, um, um, kumbaga ng gantimpala, 'no? Pero, um, madagdag ko na lang din 'no, sa katanungan, um
Mm.
Um, pagdating ba sa ano, siyempre ano ba yung, um, like work mo? Parang gaano karaming oras yung kaya mong ilaan para sa alam mo 'yon? Sa pagbibigay ng gantimpala sa sarili mo pagdating sa oras and sa pera? Like, siyempre ano ba yung mga gusto mong matanggap, ganyan? Sa sarili mo ano ba, um, may gusto ka bang maibigay sa sarili mo na gamit or parang gusto mo lang din ng parang sapat na oras para magpahinga or para gumala?
Hmm, mm. Magandang tanong nga 'yon ano, hindi ko napag-isipan 'yan, okey. 'Yong gusto ko sana ano, 'yong meron din kaming, ah, family bonding kasi puro na lang din kasi trabaho, eh, tapos mga pera nakalaan lang sa mga bayarin. Oo, 'yon. Masaya ako do'n na 'yong nakaka-bonding kami sa labas ng pamilya ko. Nakakapunta rin sa ibang lugar. Ah, halimbawa kagaya ngayon holiday naman 'no, bakasyon ng mga bata. So, kahit na mamasyal-masyal na lang bilang pamilya, kahit mag Tagaytay na lang sana tutal malapit lang naman 'yon. 'Yong mga gano'n, paano ba? Pero maganda rin 'yon, 'di ba?
Hmm. Hmm. Oo naman. Um, so, minsan ba parang, um, na-try mo na kausapin 'yong family mo like, "Mag-set naman tayo ng ganito, ng bonding na ganito." So, na-try mo ba 'yon na parang kausapin or parang 'pag nagka-ano kayo is yung alam mo 'yon, parang 'pag sabay-sabay kayo kumakain, ganyan nakapagkuwentuhan ba kayo na parang deserve niyo naman, gano'n? So, I think ano, parang puwede niyo pag-usapan 'yon. Na-try mo na ba 'yon?
Hmm, mm. Oo, buti nga natanong mo 'yan, eh. Hindi ko 'yan naiisip, wala nakakaisip sa amin no'n. Ah, siguro ako nga lang 'yong ano, eh, may gusto na gano'n 'yong gawin namin. Oo wala, buti nabanggit mo 'yan, sige nga ano, susubukan ko 'yan. Hindi ko pa na-try 'yan. Hmm, salamat do'n sa ano, ah, paalala na 'yan.
Oo, tsaka ano tawag dito, um, kumbaga ikaw na lang din talaga 'yong ano parang magkusa 'no, na parang mag-first move din na mag-set ng mga gan'yan, since 'yan din naman isa sa mga itinuturing mong parang maging reward din 'no para sa mga, ah, sa pagtatrabaho mo and sabi mo nga workaho nagiging, um, alam mo 'yong workaholic na din naman talaga 'yong family niyo. So, I think deserve niyo naman 'yan na ayun nga parang makapaglakbay 'no, so ano din talaga parang 'pag nag-usap kayo umpisahan mo muna do'n 'no, sa sa paghahanap ng lugar talaga na, um, alam mong maganda, um, alam mo yung parang magugustuhan niyo and makakapag spend talaga kayo ng mga quality time with your family. So, may mga naiisip ka na ba bukod sa Tagaytay like ano pa ba yung mga bagay na ay mga lugar na parang nakikita mo na puwede niyo talagang puntahan ng family mo na alam mo 'yun na magkakasundo-sundo lahat kayo, like ano ba yung mga gusto niyong puntahan, 'yong pasyalan ba or yung mga dagat or yung may mga magagandang view gan'yan. Ano ba yung mga naiisip mo na parang gusto niyo din talagang puntahan?
Hmm, okey. Mm. Hmm, mm. <clears throat> Mm. Mm, gusto ko nga 'yong mga ano 'yong mga El Nido, Palawan, 'yong mga ganyan, Boracay o kahit na siguro 'yong sa Baguio lang kasi maraming mga ano do'n, eh, mga prutas at gulay na mga talagang mga fresh tapos affordable bilhin. Pero salamat diyan sa paalala mo ha, 'yong maganda nga 'yan ano, i sasabihin ko nga sa family ko para sila rin makapag-set din tapos meron din silang ma-i-suggest tapos sa ano gano'n ano mapagtulungan din namin 'yong pag-iipon, para do'n sa ano ba 'yon staycation na ano binabalak buti na lang nabanggit mo 'yan, oo salamat. Ayun 'yong mga gano'n lugar 'yong mga gusto naming ano mapuntahan.
Hmm, okey. Oo. Oo, tapos ano tawag dito? Siyempre pagka nakahanap na rin kayo ng lugar parang i-set niyo na rin ng maayos 'yong mga schedule niyo ano, para naman lahat kayo, eh, makasama. Alam mo yun, para talagang maging ano, maging, um, alam mo yun, smooth na lang lahat ng ano, ng pagpunta niyo kasi kumbaga
Hmm, tama. Mm. Mm.
isa din kasi yun, eh. Parang para, eh, maiwasan din 'yong mga aberya para para naman talaga 'yon makagala na din talaga kayo ng tuloy-tuloy 'no. So, 'yon, 'yon lang 'yong mga ano, mga nakikita ko na mga puwede kong ma-suggest sa'yo para talaga, eh, makapili ka din talaga ng ano, ng reward. So, siguro pansamantala, habang hindi pa kayo nakakaano, i-ano mo rin, i-treat mo din minsan 'yong sarili mo 'no, like, um, ano ba yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, ganyan. So, ibili mo 'no, like lalo naman kung magpaPasko naman. So, medyo meron naman tayong mga extra budget ngayon so, 'wag kang ano, parang manghinayang or, um, kumbaga mag huwag kang mag dalawang isip na gumasos lalo naman kung para naman 'yan sa sarili mo and alam mo naman yung bagay na bibilhin mo, eh, magagamit mo naman talaga and kapaki-pakinabang naman talaga ano. So, o di naman kaya may mga bagay, may mga pagkain na nakakapagpasaya sa'yo so, i-treat mo 'yong sarili mo, kumain ka sa labas, ganyan or 'yon din, kumain din kayo sa labas ng family mo para is at least parang possible siya sa sa time 'no, kahit hindi naman kayang paglaanan ng mahabang oras, eh, magagawa niyo naman. So, 'yon, 'yon lang mga nakikita kong masu-suggest ko sa'yo para talagang makapili ka ng alam mo 'yon, ng makabuluhan din talagang gantimpala para sa sarili mo.
Mm. Hmm, sabagay 'no? Sabagay ano, meron namang mga thirteen month pay na tinatanggap ano? 'Wag nga namang pagdamutan 'yong sarili, mm. Puwede ko rin namang magawa 'yong mga kahit na 'yong maliliit na bagay lang muna. <clears throat> Uy, maraming salamat sa time mo ha, ang dami mong binigay ng suggestion sa akin, sa pakikinig mo sa akin. Maraming salamat nagkaroon ako ng maraming idea.
Oo, walang anuman at masaya ako na nakatulong ako sa'yo. Sa susunod ulit, paalam.